In more on professional like vlogging ganyan oo. Um, 'tas nga yan ngayon yan guma ayung nagsusulat ako ng libro ko sarili kong book meron akong tinatapos. <chuckles> Oy huwag huwag ka masyadong humanga ano na simpleng book ng, ah, pang ESL um, ESL book, oo.
Hindi din. Ah, ah, okey, mm. Uy, mm, galing. <laughs> <laughs> Ah, pero kahit na.
<chuckles> Thank you pero ano siya. natapos ko na yung mga chapters ganyan, pero an an ah, kailangan ko na lang i-polish, and then yung mga ibang parts, yaring glossary and stamp yung mga ganon. Um, yan ah, so, nasasabi ko na meron naman akong kasanayan or proficiency sa writing. Salamat na rin sa mga marami kong iba't ibang trabaho <laughs> kasi bilang undergrad, alam mo yun, may point sa buhay ko na sinunggaban ko yung kahit anong mga work. So naging ano yun, daan sa'kin, 'di ba opportunity ganyan. <laughs> Kaya nga eh.
Parang ang hirap pa din. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Oo, oo. Oo oportunidad oo. Mm, iba talaga, mm. Ang galing nakakabilib naman.
Thank you naman, pero ikaw?
Kasi sabi nila sabi nila kapag may opportunity, talagang dapat, 'di ba go lang talaga? Mm.
Mm. Sunggaban mo, oo. Lalo na kung, ano naman siya, legal naman siya, um, hindi siya iba, bam okey naman yung mga benefits, ah salary, whatever, as long as, legal. <chuckles> Ayun so nag-enjoy ako sa pag-uusap natin.
Mm mm. Mm, mm, mm. Oo. Oo, ako din, salamat sa mga naibahagi mo, dami kong natutunan, ah. <laughs> Ayan, salamat, ba-bye.
Ikaw din. Ako rin, sige sa susunod, ba-bye.